Allora, ehm, ti volevo chiedere, parlando di tecnologia, ecco: come fate voi in famiglia o comunque che suggerimenti daresti, per creare dei confini tecnologici all'interno, appunto, delle dinamiche familiari?
Allora, eh, beh, diciamo che la mia famiglia è altame tecnologica, quindi, diciamo che i consigli che mi sento di dare per creare dei confini, ehm, di certo sono principalmente dal punto di vista della privacy. Ehm, perché comunque, ehm, diciamo che avere tanti dispositivi di certo non aiuta
Mh. Aspetta, scusami se mhmm, scusami se ti interrompo, però quando tu dici che, tu e la tua famiglia siete altamente tecnologici, cosa intendi? Proprio volendo chiarire un attimino per capire meglio.
Sì. Sì, sì. Nel senso che diciamo che, ehm, fin da quando son bambino, ehm, la mia famiglia comunque, è sempre stata attaccata alla tecnologia. Ehm, quindi, diciamo che, ehm, ognuno di noi, ha almeno un computer, c'ha almeno un telefono, comunque utilizziamo banalmente anche Alexa. Cioè, diciamo che la mia famiglia proprio po es proprio essendo altamente, no, collegata e a a e a tratti attratta anche dalla tecnologia, no, proprio per l'evoluzione che sta avendo in questo periodo, diciamo che, ehm, ha un forte legame. Quindi, abbiamo tantissime cose, testiamo tantissime, no, anche magari, innovazioni che che nascono che possono magari, no, dare più comodità alla famiglia.
Mh. Mh. Sì, ho capito, ho capito. Quindi, tu fin da piccolino fondamentalmente sei stato educato, ehm, a rapportarti anche con con la tecnologia, però comunque, ne fate un uso, mhmm, ben gestito immagino, no?
Sì, sì. Quello sì, sì, quello sì. Cioè, diciamo che ehm, cioè, abbiamo tutti abbastanza poco tempo, no, tra c tra che io studio all'università, tra che mio padre lavora, mia madre anche, mia sorella anche lei studia, diciamo che <chuckles> quindi, alla fine, ehm, non è che ci stiamo chissà quanto davanti alla tecnologia. La cosa che comunque, ehm, come dire, ehm, spesso noi, come ho detto prima, tendiamo, no, ad andare sulle nuove uscite. Quindi, è più diciamo, la curiosità nel provarlo.
Ah. Ah. Una curiosità del provarla dici. Ehm, però ecco, nelle vostre vite, mhmm, quanto la tecnologia incide? Nel senso, quanto vi tiene impegnati, poi? Se vi siete mai posti il problema di stabilire, ehm, dei confini oppure degli orari? Perché magari, l'utilizzo che ne facevate vi stava un po' richiedendo sempre di più.
Allora, ehm, diciamo che, ehm, prima soprattutto quando ero più piccolino vabbè, ehm, fino diciamo alle medie, superiori insomma. Lì, diciamo che purtroppo mi ri cioè, ci passavo tanto tempo, ma quello perché comunque, ehm, lì c'era anche di mezzo c'era stato il covid di mezzo, ehm, diciamo che, ehm, per qu cioè, ehm, diciamo che il tempo per cui ci stavo tanto era anche perché
Mh.
diciamo era
Avevi anche tanto tempo magari a disposizione. Mh-mh. Mh-mh.
Esatto, avo tanto tempo libero e quindi invece adesso, che tipo studio comunque, ca cioè, comunque lavoro eccetera, m'alleno anche cioè, faccio comunque, tante cose, magari, ehm, proprio di svago ci sto 2 ore la sera.
Mh. Qual è stato il primo dispositivo tecnologico che tu ricordi, con il quale ti sei rapportato?
Ecc Allora, il mio primo in assoluto è stato il Nintendo. Nintendo Ds. Ehm
Mh-mh. Okay, quindi videogiochi.
Sì. Ero molto piccolo, facevo ancora le elementari quando mi è stato regalato. Ehm, mi ricordo che da quel momento lì, è iniziata una vera e propria passione per tutto il mondo, principalmente Nintendo. Quindi son partito con i Pokémon, molto banalmente.
Ah, sì, sì, sì. Okay chiaro, e, mhmm, nell'utilizzo diciamo, mamma e papà ti hanno ti davano delle regole? Ehm, tu eri uno che, mhmm, magari, ehm, abusava troppo di questi videogiochi? O rispettavi, appunto, i o le regole che ti davano mamma e papà, magari alcuni, ehm, orari, non utilizzarli a tavola?
Allora, ehm, il non utilizzarlo a tavola quello c'era, e soprattutto allora a livello di orari, diciamo che non hanno loro non hanno mai avuto, diciamo che non sono mai stati costretti di darmi effettivamente, un limite perché comunque ehm, soprattutto quando ero piccolo, comunque, ehm, cioè, ero sempre fuori. Adesso pr adesso fino dalle cioè, dalle superiori in poi barra, medie, lì mi sono un po' più focalizzato magari sullo studio. Però, ehm, prima comunque ero sempre fuori a giocare a pallone banalmente, ehm, comunque sia uscivo sempre. Ehm, questo in ambito elementari, tarde elementari, ehm, tarde elementari e inizi medie. Però, uhm, diciamo che noi spesso cioè, diciamo che io sto anche in un contesto dove vicino a me, proprio nel giro diciamo, di 20 metri <chuckles> proprio attaccato, c'erano anche miei amici. Quindi, alla fine, per uscire quando eravamo piccoli, comunque, ehm, quando facevo i primi anni di elementari, giocavamo comunque sia fuori, ehm, davanti casa nostra che eravamo tutti lì, e poi magari capitava questo col tempo quando diciamo sono usciti i giochi online anche, ehm, magari, ehm, siccome tutti avevamo il Nintendo nel nostro vicinato, magari ci riunivamo insieme giocavamo online ai giochi, anche capitava.
Ah. Mh. Ordine okay. Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Ho capito. Quindi, fondamentalmente voi non avete mai avuto bisogno di chissà quante regole. Cioè, siete stati an abbastanza, insomma, disciplinati nell'utilizzo della tecnologia, si sia tu che tua sorella, ma anche i tuoi stessi genitori. Non avete mai, ehm, non siete mai andate andati oltre diciamo, ehm, dei limiti no?
No, per quello infatti cioè, abbastanza disciplinati anche perché, ehm, io diciamo che essendoci nato proprio in questo contesto, diciamo che, ehm, l'ho anche usato non solo per per divertimento, ma anche comunque sia per coltivare hobby magari che ne so, tante passioni, comunque, eh, tipo io c'ho la passione anche, no, del, mhmm, dell'editare proprio video anche. Devo ammettere che se non fosse stato, no, per il contesto familiare tante passioni non le avrei mai avute per inerenti a questo mondo. Quindi, devo ammettere che per me è stata una fortuna, perché comunque mi sono addentrato appieno in questo mondo, con la quale oggi coltivo tantissimi hobby.
Mh. Ah, vedi? Bene, quindi ti ha dato i giusti strumenti per ampliare l'orizzonte dei tuoi il panorama anche dei tuoi hobby, però con le dovute diciamo misure, ecco. Ma, invece dico, ti è mai capitato di osservare altre famiglie in cui magari, ehm, ti sei reso conto che, ehm, non so magari, mhmm, ci voleva un vero e proprio confine, ci volevano delle regole, un qualcosa del genere ti è capitato di osservarle?
Allora, ehm, diciamo che sì, ehm, un mio amico tipo c'aveva tipo lui si faceva prendere molto dal gioco con i Nintendo mi ricordo, soprattutto. Ehm, lui sì, lui tipo i genitori gli hanno dovuto mettere il blocco di due ore al giorno circa. Quello perché comunque, si, gli piaceva molto <chuckles> giocare, insomma. Invece tipo, altri ehm, c'è un altro mio amico che diciamo, ehm, in questo caso i genitori suoi erano contro alla tecnologia principalmente. E, ehm, diciamo che, ehm, a malincuore, ehm, lo ha portato un po' a anche un po' a lui in un certo senso a non dico a ripudiare, ma diciamo che, ehm, non ci sta più troppo. Anche se secondo me, ehm, la cosa che penso, no, ehm, soprattutto in questo ambito è che, ehm, magari starci troppo, ovviamente sì, fa male, però, tipo, penso al fatto che sicuramente, può essere un modo anche per diciamo, no, ehm, divagarsi in modo differente. Perché vedo che tipo nel senso che tante persone che io conosco, no, tipo anche dell'età mia, anzi 2 anni più piccoli, ehm, diciamo che, ehm, magari per un periodo hanno smesso proprio definitivamente di giocare ma, cioè banalmente comunque sia di cioè, di stare un po' occupati e avere qualche hobby che può essere videogiochi, può essere comunque, che ne so, v video editing comunque no, in generale hobby comunque tecnologici anche. E, ehm, sta il fatto che tante persone, ehm, che io conosco, quindi proprio a stretto contatto, ehm, si sono, comunque sia, rovinate lungo gli anni. Cioè, ehm, un mio amico ad esempio, o era un caro mio amico ci uscivo sempre, e ci giocavamo anche ci ci giocavo sempre assieme con lui, quando veniva a casa mia, eccetera eh, col tempo che si è distaccato completamente da questo mondo, ehm, comunque è finito in è finito comunque, no, ad avere il vizio cioè, è diventato un fumatore, ehm, comunque beve eh, sì perché
Ah, vedi? Mh-mh. Ah. Sì, un po' In che senso? Mh. Sì, sì. Diversi. Mh. Sì. Ah, dici tu ah mhmm, si è messo con diciamo che ha messo in atto altre strategie per compensare, no?
Eh, esatto. E questa è un po' una cosa che mi dispiace, perché, adesso lui vorrebbe smettere ma non riesce a smettere. E af e comunque, questa cosa qua l'ha portato anche la mancanza di, come dire, di hobby, cioè di di tenere occupato il tempo. Perché ha fatto: "Io, ehm, dopo un po', n cioè non ho potuto più usare il computer." Perché i suoi gli hanno praticamente tolto tutto, perché ci stava troppo. Eh, e però, alla fine ha fatto: "Ehm, io mi son dovuto cioè, l'unico, diciamo o cioè, unico hobby che avevo era uscire con i miei amici che comunque m'hanno portato nella brutta strada."
Mh. Certo. Vedi? Ecco sì, diciamo che questo non è una giustificante, però capisco quello che vuoi dire. Perché taluni poi, mhmm, proprio tramite cattive amicizie, incappano in situazioni che, ehm, talvolta diciamo neanche riescono a gestire. Quindi, capisco da una parte, quello che quello che vuoi dire. Anche perché, non so se su questo mi puoi dare ragione, diciamo che oggi come oggi gli scenari sono 2: o genitori non curanti, appunto, di quello che combinano i figli. Quindi, se ne fregano e questi sono i risultati, oppure genitori che, ehm, pur di non sentire lamentare, piagnucolare i figli, li piantonano davanti a tablet, davanti a dispositivi sin da piccolini e quindi, ehm, anche questo, diciamo che non è proprio, mhmm, uno scenario idilliaco, no?
Mh-mh. No, infatti giusto quello che dici tu è giustissimo. Io diciamo che sono cresciuto con con diciamo una mentalità principalmente. La m cioè, a me e i miei di dicevano sempre, ehm: "Tu, ehm, comportati bene e ti sarà dato." Nel senso che per tanti miei amici, no, per tanti miei amici a me mi diciamo che mi vedevano come un bambino viziato, nel senso che spesso mi capitava che, ehm, magari i miei quando io chiedevo qualcosa che ne so, poteva essere la consolle nuova, cose così insomma, e i miei dicevano: "Sì, te la prendiamo, ma l'idea è che tu ti devi comportar bene da qui in avanti." Cioè, t allora
Okay. Mh. Mh-mh, e mi pare giusto. Mh-mh. Certo, devi studiare eccetera, eccetera. Ti volevo chiedere una cosa: ehm, tu hai mai dovuto lottare per la tua privacy? Perché comunque ci sono dei genitori oggi che sì, permettono ai figli di utilizzare anche i dispositivi, però magari quando escono li, mhmm, li tengono sotto controllo con delle app, vedono tutti i loro spostamenti, quello e quell'altro ecco secondo te, tutto questo va bene, okay, lo condividi o bisogna comunque poi, fissare dei paletti?
Esatto. Io, ehm ti dico che, ehm, non sono mai cresciuto con queste cose, cioè con i controlli, perché comunque, ehm, i miei m'hanno insegnato che in primis, devi essere consapevole te degli strumenti che hai, no, nel senso che, mio padre m'ha sempre messo all'avanguardia su tutto. Banalmente, ogni cosa che facevo sul computer, mi diceva sempre: "Non fare questo, non fare quell'altro, s cioè se lo fai, te ne pentirai." Cose del genere, no, e quindi son ov cioè, diciamo che ho avuto tanta paura anche dal punto di vista dei social, no, magari a mettere c'è chi, ad esempio, io vedo i cioè le amiche di m di mia sorella mi capita anche di vedere o anche in generale, no, comunque i i ragazzi più piccoli, che già comunque, all'età di 12-13 anni, già mettono magari le storie su Instagram, post, eccetera. All'età mia, non esisteva. Cioè
Mh. Okay. Mh-mh. Ah. Ah, ah, ah oche non esisteva proprio.
ehm, quindi, mhmm, cioè, ad oggi, diciamo che secondo me, ehm, c'è un contesto di tecnologia che è altamente velocizzato, eh, e in questo caso la cosa che mi verrebbe da dire: "Sì, paletti ci sta metterli, ehm, sempre secondo me nelle giuste dosi, non troppo eccessivi. Però magari avere un controllino in più, oggi servirebbe, perché è troppo veloce si evolve la tecnologia."
Mh. Non fa male. Troppo veloce ormai e i ragazzi e anche i bambini hanno accesso praticamente a tutto, no, perché, ehm, possono creare profili come e quando vogliono, quindi accedere a piattaforme, social e quant'altro. Quindi, effettivamente qualche confine, ehm, ci vuole, diciamo. Con le dovute precauzioni, anche perché, dico, di privacy ne puoi parlare diciamo dall'adolescenza in su, però fintanto che si è piccolini, qualche controllo in più non, mhmm, non guasterebbe
Servirebbe. Esatt Esatto.
secondo me. Va bene, guarda, è stato comunque interessante vedere, insomma, ehm, le dinamiche che ti appartengono. Insomma, come in famiglia condividete, appunto, la tecnologia e tutti i suoi confini. Perché sono comunque importanti da sapere gestire e da mettere in pratica, quindi ti ringrazio per le risposte che mi hai dato.
È stato un piacere anche per me, e spero di risentirci presto e contentissimo di aver fatto questa conversazione. A presto.